Bale, ganito kasi 'yung problema ko, ako kasi 'yung klase nun tao na mataas 'yung stress 'pag bumabiyahe at kumbaga, kahit na sabihin natin isang linggo pa 'yung biyahe ko, usually, naka-ready na 'yung mga gamit ko and may ako 'yung klase ng tao na parang, ah, pakiramdam ko 'yung dala ko is kulang pa. May pagkakataon na parang, ah, do dino-double check ko siya ng paulit-ulit 'yung mga dala ko. Kahit na sabihin na sa akin nung mga kasama ko or nung partner ko na, "Okey na 'yan, sapat na 'yang dala mo," ganiyan and ano ako, eh, parang, ah, may ano ako na parang 'pag ko kahit sabihin natin na, simpleng gamot lang, pag kulang ako ng gano'n, parang feeling ko anytime parang may mangyayaring mali do'n sa biyahe or ah, oo, nagpapanic ako tapos parang, ah, kung may kulang akong dala parang naano ako parang na biglang bumababa 'yong energy ko, parang nasa-stress ako, ganiyan. And, ah, ano talaga, eh, parang ang sabi nga nila na, "Magswi-swimming lang naman tayo parang isang buong bahay 'yong dala mo." Gano'n usually 'yong mga biro sa akin. So, ah, na ano 'ko kasi, ah, bukod siyempre na mabigat 'yung dala ko parang naano ako kasi imbes na mag-enjoy ako minsan, ah, nasa-stress ako, ah, kahit na nandoon na kami. Tapos imbes ah, parang naano ako kasi nga siyempre, ah, actually gamit lang naman 'yan puwede lang naman makabili din do'n sa malalapit, pero parang, naano kasi parang, "Ano ba 'yan, nadala ako sana 'yung ganito, sana nakapagdala ako ng ganiyan." May mga gano'ng klaseng mindset. So, paano ko kaya male-lessen 'yung gano'n, 'yung stress 'pagka nabiyahe ako?
Mm. Mm. Hmm, mm. Nagpapanic, gano'n? Mm. Oo. Mm. Oh, oo, hirap naman no'n. Pero, matanong ko na, ah, always ba na gano'n ang nararamdaman mo kahit simpleng bagay lang 'yung naiwan mo is nai-stress ka na?
Mm. Oo, usually. Ah, parang ano, parang parang pakiramdam ko wala ng way para makahanap nung ganun, or pagka kahit na sabihin na may convenience store, parang aligaga ako na kailangan makabili kami agad ng mga gano'ng klaseng bagay or ga ah, gamit.
Aha Mm, okey. 'Pag hindi mo naman na ano, na ah, nakukuha or nabibili yung naiwan mong gamit, nawawalan ka na ng energy. Ganun ba?
Usually, parang ganun or kung hindi naman nababawasan yung energy, parang, ah, ako yung naka-ano ako lagi, parang nakamaktol, parang ganun. Pero, ah, kung hindi man ako makamaktol pero alam mo 'yon, yung parang medyo ano na, yung hindi na ako masyadong nag-e-enjoy dun sa nangyayari.
Oo. Hmm, ang hirap naman 'no. Mm. Pero wala bang nagpapa-remind sa'yo na ito pa ang kailangan mong dalhin, wala namang gano'n? Para sa gayon ay maalala mo?
Hmm. Actually, 'yon nga 'yong ano din eh, kasi ako 'yong usually 'yong, tagaala tagapagpaalala kaya feeling ko, ako 'yong class ako 'yong kaya ganyan siguro, kasi ako 'yong madalas na kumpleto 'yong gamit, ako 'yong usually nag-i-inform, ganyan. So, ah, may mga pagkakataon na pagka 'yong partner ko 'yong kasama ko, minsan kaniya 'yong kulang, usually damit lang dala niya, tas wala na, 'yong wallet niya na lang, ganyan. Ako usually, kumpleto ganyan, and pagka may kulang parang, ako 'yong, "Ano ba 'yan, dadala ko sana", ganyan kasi, kumbaga ako kasi gusto ko dapat 'yong mga gamit ko or 'yong mga, ah, kung anuman 'yong dala-dala ko is dapat kumpleto or ah, kumbaga, alam mo 'yon, wala akong masyadong iisipin 'pag nasa biyahe na ko. Ah, kasi ayoko na parang mag parang pakiramdam ko ayoko maging burden, ganyan. So, usually wala talagang nagpapaalala kasi, ako 'yong, madalas na nagpapaalala or kumpleto 'yong gamit.
Oh, oo. Oo. Oo. Hmm. Oo. Oo. Hmm. Oh, oo, oo naman, 'no? Ang, ang sarap mong maging kaibigan kung ganyan, kasi, ako din malilimutin eh, kaya good. Ayos na ayos kang maging ano, maging kasama sa travel, 'no. Pero, na-try mo na ba na ano, bago mag-travel is, ilista lahat ng mga items, ng mga gamit, na kailangan mong i-prepare pas para sa gayon, ay wala kang makalimutan, na-try mong mag-list?
<chuckles> Ah, 'yon siguro 'yong hindi ko madalas ginagawa, kasi ako 'yong tao na spontaneous 'pag naisip ko na, "Ay, swimming, kailangan may damit, may sabon, may sunblock," 'yong mga ganyan. So, nilalagay ko na siya agad. So, may mga siguro yun yung puwede kong gawin 'no? Kasi hindi ako nagche-checklist. Kung ano lang yung alam ko na gagamitin, usually yun na yung nailalagay ko sa bag, ta's uulit-ulitin ko siyang i-check, ah, few days before yung trip. Tapos siguro oo nga 'no? Siguro yun yung puwede kong gawin para at least, ma-double check ko kung ano yung kulang at kung ano yung nandoon na. Okey, mm.
Hmm. Mm. Mm. Mm. Oo, tama yun. Tsaka mas, um, maganda rin siguro kapag ano 'no, kapag mag, ah tanungin mo yung isang ang or kapamilya or friend mo na, kung maaari i ipa-remind sayo, kung meron man. Kahit man lang ipaalala sayo na kailangan mong ilista para sa gayon ay hindi mo makalimutan. Or kung may mga hindi ka pa nailista, ipa-check mo sa kanya, para sa gayon ay kumbaga, matanggal ba yung panic mo. Siya ang magre-remind sayo ng mga bagay na ne ah, dapat mo pang, idala. Ano? Oo.
Mm. Mm. Hmm, wey Mm, sabagay. Oo nga 'no? Hindi ko naisip 'yan kasi usually talaga ako lang 'yong, nagkikilos, ako lang 'yong nagdadala no'ng mga gamit.
Mm. Tama. Tsaka oo, minsan talaga is, gusto natin 'yong personal na na nabili natin, 'yon 'yong dinala natin, 'di ba?
Mm. Oo, kasi siyempre ano, eh, ah, ako pa naman ayoko no'ng gumagamit ako nung gamit ng iba. Gusto ko talagang provided ako no'ng dala-dala ko.
Oo, pe Mm, oo, tama ka. Tsaka kung maaari, hmm, magkaroon ka rin siguro ng mga halimbawa, hmm, advance advance na list, oo, 'yun nga, 'yung sabi ko maging advance ka rin sa list mo 'no. For example ngayon ang biyahe mo, ah, 3 days be or 5 days before ng biyahe nililista mo na para 'pag dati papalapit na 'yung araw at least nakikita mo 'yung mga hindi mo pa nakuha. Para sa gayon ay pag pumunta ka na o hindi mo na hindi hindi ka na mai-stress na hindi na naka may nakalimutan ka pa kahit 'yung mga mal ma mga essential na kailangan mo, 'no?
Mm. Mm, sabagay nga naman 'no. And siguro puwede rin talaga akong 'yun talaga, 'yung list para kahit papaano is ma-lessen 'yung burden ko ng kung ano 'yung mga nakalimutan at ano 'yung kulang. And, ah, ano ba, tama din na minsan bigyan ko din ng, ah, trabaho 'yung mga kasama ko para kahit papano is sila din, eh, mag-remind sa akin kung ano 'yung mga kailangan din naming dalhin.
Mm. Mm. Oo. Tsaka, ah, puwede mo din sigurong iano 'no, i it i-retrain 'yung brain mo. Kasi minsan kapa 'yung 'yung sanayin mo 'yung brain mo na kuwan na, ah, kahit ma kahit may konting kulang is pana panatag ka pa rin. Halimbawa i-try mo sa maliliit na bagay, pili ka lang ng mga, ah, hindi naman gaanong ano, hindi gaanong mahalaga iwan mo 'yun tapos 'pag umalis ka, ah, pansinin mo if nakakaya mo. It ki kasi mahirap din 'yung ganiyang situation, eh, 'yung kumbaga maliit lang na bagay na naiwan is parang nai-stress, kaya kailangan mong i-train din 'yung brain na parang huwag siyang mag-panic. Kumbaga tinuturuan mo 'yung brain mo na iwan mo iwan mo 'yung isang bagay tapos umalis ka, tapos kung nakikita mo na, napapansin mo sa sarili mo na medyo hindi mo hinahanap indication 'yun na good. Pero kung kung hinahanap mo kailangan mong ilagay sa isip mo na, "hmm, hindi naman nakakasira sa akin kapag may kulang or may naiwan ako maaari naman akong bumili dito sa pharmacy," mga gano'n. Kasi kung laging gano'n ang ang routine mo, 'no na lagi kang nagpapanic lagi kang nai-stress nagiging sensitive ka, prone ka sa pagiging sensitives, oo. Baka 'yun pa 'yung isang rason kung bakit, hmm, ah, parang nagiging, ah, OC- OC yat OC- OC ka din ba talaga, minsan?
Mm. Mm. Mm. Hmm, mm. Mm. Mm. Hindi naman masyado, dun lang pag na biyahe.
Oo, oh. Ah, 'pag na-byahe, oo gano'n, pero okey naman okey naman 'yong ginagawa mo no'n na, ah, dinadala mo lahat okey 'yon, pero minsan kailangan din talaga natin i-train 'yong sarili at saka 'yong utak natin na hindi tayo nasisiraan or hindi tayo nai-i-stress kapag kahit may konti lang tayong iwan for like for example 'no, toothpaste <chuckles> 'di ba? Mm, dahil gustong-gusto mo 'yong toothpaste na 'yon, 'yong brand mo na 'yon naiwan mo, sanayin mo 'yong sarili mo na kahit naiwan ko 'yon, "Ah, 'di bale may pharmacy naman eto na lang, bili ako dito same brand din." Gano'n para na-tre-train mo siya 'no? Sa tingin mo makakatulong kaya 'yon sayo?
Mm. Mm. Okey, okey. Sa tingin ko okey lang din naman kasi ah oo nga naman din para kahit papaano eh mindset ko din naman na saglit lang naman 'yong trip, ilang araw lang naman, so hindi ko kailangan mag-grocery ng parang OA na OA na kailangan full size 'yong gamitin ko mayroon namang mga travel size or mga sachet at least kahit maiwan or alam mo 'yon hindi ko ma-consume lahat eh, hindi ako masyadong manghihinayang and maka-lessen din ako ng, ah, expenses kasi usually gano'n, eh, ah, ngayon ko lang na ngayon ko lang naano din, na oo nga naman no may pagka-OC nga 'ko at may kahit naman 'yong ibang bagay ay pwede namang bilhin para for convenience is hindi ko ginagawa.
Oo tama. Mm. Oo. Oo, tama 'tsaka yung sa nasabi mo na mabilis kang ma-istress, i-try mo lang mag-relax i 'wag kang mag-panic, ang isipin mo, hmm, kung may, ah ah, kumbaga substitute naman na solution, yun na lang muna ang gawin mo. Halimbawa nakalimutan mo yung toothpaste 'no, oh, why not ano why not, hmm, pwedeng humingi ka na muna sa mga friends mo kahit konti lang, para sa gayon kung makahanap ka ng ng pagbibilhan kang bumili.
Mm. Oo, sabagay nga naman, no.
Gano'n siguro. Oo.
Hindi. Naano kasi ako, eh, parang naano kasi ako, eh, 'pag nanghihingi parang nahihiya ako at the same time parang, "ano ba 'yan aagawan ko pa sila?" 'yong mga gano'ng klase kasi minsan ako. So parang, naano ako na, na alam mo 'yun parang nahihiya pero puwede ko rin siguro i-check lalo na kung sa may mga accommodation kami kung may mga provided sila. Para kahit papaano, eh, eh, hindi ako manghinayang kung kailangan kong bumili or para kahit papaano is, hindi isipin 'yong mga ganong klaseng mga gamit or mga additional ano, additional baggages parang gano'n.
Oo. Oo. Oo. Oo. Truth, oh. Mm. Hindi. Mm. Oo, tama. Kaya siguro 'yun muna yung masasad masa-suggest ko sa'yo ngayon, i-try mong gawin muna 'yun at gumawa ka ng checklist at the same time i-retrain mo yung ano, yung brain mo, na kumbaga, hindi ka na, hindi ka naiirita or hindi ka maii-stress kahit, may naiwan kang maliliit na bagay at sana nakatulong ako sa suliranin mo.